بُصي، هو أنا عمومًا ما كانش عندي مدرِّسين، يعني أنا كنت في مدرسة كانت كلّها آآ، ستات، فهو بحُكم إن أنا أصلًا كنت عايشة برّه مصر وكنت بادرُس برّه مصر، للأسف كنت باواجِه عنصرية سيِّئة جدًا جدًا. <laughs> حتّى لو كانوا أهلنا بيحاولوا يربُّي جوَّانا يعني هُم كانوا بيحاولوا يربُّوا جوَّانا إن عادي ما فيش عنصرية وكلُّنا سواسية، ومع الأسف يدُّوا لنا ده في الحصّة وييجوا برّه الحصّة بجد ب يعني ب بيتعاملوا بطريقة مش كويِّسة، أو مثلًا عشان أنتِ مش مش نفس أنا كنت في مدرسة حرفيًا كلّها ما فيش فيها مصريّة واحدة زيِّي، كانت كلّها من أبناء البلد دي.
إيه بقى؟ <chuckles> يعني اس أنتِ قصدِك إن تفرقة بين الولد والبنت والّا التفرقة بين ال ال يعني أصحاب البلد نفسهم قصدِك؟
لأ لأ، أنا باتكلَّم آه، آه، عن أصحاب البلد، عن أصحاب الجنسيات، مش ولد وبنت، أنا باقول لك إحنا كنّا كلنا بنات في المدرسة، ومع ذلك كنت أنا الوحيدة ال آه، ال اللي بيختصُّوها بالعنصرية وبكل حاجة، مع إن إيه يعني أنا والله كنت يعني كنت باحِب البلد اللي أنا كنت فيها، ما كنتش حاسّة إن أنا غريبة عنهُم بصراحة.
إمم. أصلًا. طَب ليه بقى كنتِ بتحسي العنصرية دي ليه؟
أ أكيد أكيد الفكرة هُم آآ، يعني كل بلد بيبقى فيها طريقة معيَّنة كده في التعامل، فهُم للأسف كانوا شايفين نفسهم إيه، إ إحنا شعب الله المختار، يعني بدون ذِكر اسم البلد يعني. فهُم شايفين
طَب هل أهلِك بقى اتعاملوا مع الموضوع ده إزاي؟ ما حسوش إن هُم لأ مش مرتاحة؟
أنا ما قُلتش بصراحة، <chuckles> خلِّي بالِك، أنا ما قُلتش، ما قُلتلهُمش أصلًا يعني على الموضوع. مش عارفة، ما جاتش مناسبة يعني، عادي. عادي أصلًا، أنا عارفة إن هُم كمان في شغلهم. آه لأ، هو أكيد كان مأثِّر، بس هُمَّ كمان كانوا أكيد بيتعرَّضوا للعنصرية في حاجات كتير، فاهمة؟ هي هي دي تفكير البلد اللي إحنا كنّا فيها عمومًا.
طب ليه بقى ما قلتيش؟ ما كانش الموضوع مأثر يعني؟ ده تفكير ككله، مش كتفكير مثلًا زمايلِك أنتِ بس، يعني عادي زمايلِك كانوا نفس التفكير والأه آه.
أيوَه بالضبط، يعني أنا باقول لِك حتّى المدرِّسين يعني م اهم، حتّى المدرِّسين كان عندهُم نفس الفكرة دي. فيعني اللي هو خلاص، ده العادي يعني. ه هتقو هتروحي تشتِكي، تقولي فهُم هييجوا يتكلَّموا يقولوا إيه برضه؟ يعني فاهمة؟ خناقة عيال يعني. هو أهلي كانوا دايمًا يحِبُّوا الموضوع إن خلاص دي مشكلة عيال وحِلِّي مشاكلِك بنفسِك. <chuckles>
طَب